Et, hem, non, j'espère que ma ma prochaine destination de voyage ne va pas trop me coûter, mais j'aimerais bien aller, heu, à Hawaï. Heu
Oh Hawaï, c'est extrêmement cher, hein, tout est cher à Hawaï.
Voilà. Voilà. Et, heu, mais dans un futur vraiment proche dans comme 2 ans, ou qu'est cetera, où je serai bien. Bien dans ma vie, dans mon j'aurais bien économisé, heu, voilà, c'est ça. Mais, heu, j'aimerais bien y aller là-bas, voilà. Pour 6 mois peut-être, je sais pas, heu, me mmh. Trouver quelque chose. Mmh.
Mmh mh. Bah économisez bien parce que, faut bien économiser. Hein, parce qu'à Hawaï, le le le le coût de la vie est même plus cher qu'à New York je crois.
Ah oui, mais pourquoi, heu, à votre avis?
Hein. Ah je s je sais pas.
OK. Bon, on va voir, heu, quand hem, pendant ce temps-là.
Je sais pas. Ouais.